Ah, okay. Es hat gar nicht geklappt.
Ja. Ne. Ja, weil ich wollte nicht heiraten, nicht wegen so was. Ja, und, äh, da haben wir gesagt: „So, dann geht's halt nach Spanien, da ist das alles bisschen einfacher.“ Über Polen, ne er hatte 'ne Arbeitserlaubnis für Polen und so, das hat auch problemlos gequa äh, geklappt und, äh, nach Deutschland konnte man einfach vergessen.
Hm. Äh, ach so. Ja. Okay. <snorts> Okay. Aber Spanien ist ja auch schön. Äh
Ja. Ja, das ist viel schöner als Deutschland.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. <snorts>
<snorts> Aber, äh, bleibt ihr ja dann da für immer oder was ist der Plan? Also, wollt ihr dann auch die
Ja.
Bürgerschaft da beantragen?
Ja, ja, mein Plan ist auf jeden Fall, nicht nach Deutschland zurückzukommen, wenn ich hier einmal raus bin.
Ja.
tue ich mir hier nicht mehr an und, äh, wir werden uns dann auch da in Spanien als Lebenspartnerschaft eintragen lassen. Das geht da nämlich, das geht ja in Deutschland nicht, ne? Kommt ja auch noch dazu.
Ja, ah, okay. Ja. Genau.
Und, äh, dann wird das alles bisschen einfacher sein.
Okay.
Ja.
Super, und dann kann er ja auch äh, nach Deutschland, also zwischendurch mal kommen, ne? Zu besuchen und
Dann dann, wenn er genau, dann geht das. Familie besuchen oder so. Äh, im Urlaub auf Kuba.
Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ah, okay.
<chuckles>
Interessant, cool.
Ja. Dann war ich auch bei seiner Familie und so? Ja, ja.
Ja. <chuckles>
Äh, deswegen sage ich 'n bisschen anders alles als bei uns, ne?